Hey du, ich habe da, ähm, ein Thema, worüber ich mit dir gerne heute einmal sprechen wollen würde. Ähm, es handelt sich bei mir tatsächlich um mein Arbeitsverhältnis und um meinen um einen meiner, äh, Kollegen tatsächlich und, ähm, um dir da so 'n bisschen, ja, mehr Wissen darüber zu geben und und und da dir so 'n Einblick zu geben, wie sich das Ganze zusammengestellt hat, es ist so, ich habe jetzt kürzlich 'ne Beförderung bekommen, bin in meinem, äh, Unternehmen, in 'ne Management-Rolle aufgestiegen, hatte aber, sage ich mal, dass Rennen um den Job noch mit jemanden anderen aus meinem Team. Und wie gesagt, ich habe den Job bekommen, die andere Person hat den Job nicht bekommen und, ähm, jetzt ist es aber so das diese Person trotz alledem natürlich immer noch in meinem Team ist. Ja, ich bin jetzt quasi die Vorgesetzte von diesem Kollegen. Ist natürlich irgendwie 'n bisschen, äh, ja komische Situation, würde ich es einfach mal benennen und, ähm, ich merke jetzt halt so 'n bisschen mittlerweile ja, also was heißt merke, ich habe das Gefühl, ähm, dass er versucht, irgendwie da subtil Kritik an mir zu üben, e was an sich vielleicht in Ordnung ist, ich habe kein Problem damit, dass man Kritik an mir übt, aber ich kann es halt nicht wirklich unterscheiden: Ist es konstruktive oder destruktive Kritik? Ja, ist es wirklich was, was ich vielleicht wirklich ändern oder verbessern muss? Oder ist es eher, dass er versucht, mir was einzureden, um mich schlecht darzustellen, so, das ist für mich gerade so 'n bisschen äh, der Zwiespalt, in dem ich stecke und deswegen dachte ich mir ja, ich, äh, spreche heute einfach mal mit dir darüber in der Hoffnung, dass du mir da irgendwie weiterhelfen kannst.
Mhm, ja, super gerne. Und erstmal herzlichen Glückwunsch <chuckles> für die Beförderung, ne? S machst ja anscheinend einiges richtig in deinem Job, also dahingehend schon mal meinen besten Glückwunsch. Hm, hast du denn das Gefühl, dass dein Kollege, ne, der den Job jetzt nicht bekommen hat, dass der eventuell 'n bisschen gekränkt dadurch ist?
Danke. Hm, ja, natürlich. Also, e enttäuscht zu 100 %. Was ich aber verstehen kann. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, aber, ich meine, wir wussten beide von Anfang an, ähm, dass wir beide im Rennen für den Job sind. Also, das war 'ne 50:50 Entscheidung, ne? Das war von Anfang an klar, dass es nur einer von uns beiden quasi werden kann. Und, äh, ja, aber natürlich, ich habe das gemerkt, dass er sehr gekränkt war. Mhm.
Mhm. Mhm, und, äh, du kennst den Kollegen ja wahrscheinlich schon länger, oder? Ähm, ist der sehr nachtragend, also s wäre das mal aufgefallen, auch bei kleineren Sachen, keine Ahnung, äh, du hast ihm die letzte Tasse Kaffee oder so weggeschnappt, äh, dass der da recht nachtragend ist oder ist der damit eigentlich immer, ja, äh, relativ gut umgegangen und fair?
Ja. Hm, ja, jetzt, wo du das sagst, also, ich habe das nie so wirklich beobachtet, weil ich ja, sage ich mal klar, wir sind in 'nem Team gewesen, wir haben uns auch immer gut verstanden, ich hatte so an sich nie 'n Problem mit ihm, aber ich war nie wirklich richtig close zu ihm, weil wir sind 'n größeres Team, ne, wir sind 20 Leute, da bist du nicht mit jedem super eng. Ähm, aber jetzt, wo du das sagst und ich so 'n bisschen drüber nachdenke, ich habe das manchmal so am Rande mitbekommen, dass wenn der so Kundengespräche hatte und irgendwie die Kunden vielleicht ne, manchmal hat man einfach Kunden, die sind einfach ja, äh, nicht so professionell und einfach 'n bisschen anders drauf, ähm, dass der dann da schon nachtragend war, und dann auch gesagt: „Ich rede mit dem Kunden nicht mehr“ und, äh: „Der kann sich nicht benehmen“ und so, wo ich mir manchmal dann damals auch schon gedacht habe, so: „Ja, aber das gehört halt dazu, ne, da musst du so 'n bisschen drüber stehen, da musst du professioneller sein.“ Ähm, <clears throat> habe das aber nicht weiter verfolgt.
Mhm, weil ich sage mal so sage, ähm wenn man die Leute kennt, dann, äh, weiß man die auch so 'n bisschen einzuschätzen, ne? Manchmal äh, was bei dem einen vielleicht, äh oder es ich sage mal so, der eine ist ja vielleicht direkter so mit seiner Kritik, was dann andere als, ne, schon wieder plump und deskrukt äh, destruktiv auffassen, der andere ist vielleicht verpackt es 'n bisschen netter. Deswegen ist es ja immer auch wichtig zu wissen, ne, von wem kommt die denn die Kritik und, äh, wie ist der normalerweise drauf? Hm, was wäre denn so zum Beispiel, äh, 'ne Kritik, die er dir so an den Kopf wirft? Also, hast du das Gefühl, dass es dann eher beleidigend oder dass das schon irgendwie sachlich ist? Kannst du da mal 'n Beispiel geben, was er da so konkret zu dir sagt?
Mhm. Ja. Also, das sind halt so Also, erstmal er er wirft mir <clears throat> so direkt so gemeine Sachen oder so überhaupt nicht an 'n Kopf. Also das das macht er nicht, sondern das ist eher so ähm, das ist eher so subtil, so zum Beispiel ich ich bereite unser Teammeeting vor, ne? Und wir machen das normalerweise so, dass wir das uns alle halt dann im Meetingraum treffen und uns wirklich auch so Angesicht zu Angesicht, ähm, halt quasi sehen, ne? Und dann bereite ich das Meeting vor und bereite so 'n bisschen die Themen vor und so weiter und so fort. Und manchmal sind Leute halt so 'n bisschen eher schon da. Und er ist zum Beispiel immer einer, der ist mit als Erster da. Und dann hatte ich das jetzt zum Beispiel diese Woche erst, noch gar nicht so lange her. Äh, kommt er in 'n Meetingraum rein und meinte: „Ja, was sind denn da, äh, die Themen heute?“ Und, ähm, dann habe ich ihm das so 'n bisschen gesagt. Ich habe gesagt: „Ja, wir reden darüber und darüber und darüber.“ Und dann sagt er zu mir: „Bist du dir da sicher, dass du darüber reden willst? Ich glaube nicht, jeder im Team hat da Bock, darüber zu reden.“ Und, dann habe ich mir gedacht, so: „Ja, aber du bist nicht der Manager. Mich interessiert das.“ <laughs> Ja, so und, ähm, dann habe ich eben gesagt: „Ja, ich habe das“ Das habe ich mir nur gedacht, das habe ich ihm jetzt so nicht gesagt, ne? Ich habe dann mir ich habe ihm dann nur gesagt ich habe gesagt: „Ja, das werden wir ja sehen, wie das ankommt und wenn, ne, das Team dazu nichts zu sagen hat, äh, dann ist das ja in Ordnung, dann kann man das beim nächsten Mal weglassen“, ne? So, aber das sind halt viele so kleine Sachen oder, ähm, dass, wenn, äh, ich wir hatten das letztens auch. Da ist ‘ne Kollegin ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich ihr bei ‘nem Kunden helfen kann. Ja, da Kunde hat dort halt in dieser Situation festgesteckt, da waren Probleme mit irgendwie, äh, zu viel gezahlten Gebühren und dann wurde das nicht richtig über zurücküberwiesen. Der Kunde war ‘n bisschen sauer, und das war alles ‘n bisschen chaotisch. Und das ging auch schon über ‘ne längere Zeit, also das war wirklich ‘n bisschen Wirrwarr. Die Kollegin hat da, äh, äh, komplett, äh, drin gesteckt, ja, und, ähm oder festgesteckt in dem Fall, und dann habe ich mich halt um den Kunden gekümmert, habe versucht, den Kunden so ‘n bisschen zu beruhigen und, äh, den Kunden runterzubringen, weil am Ende, jetzt mal von dem ganzen Chaos abgesehen, war der Kunde im Recht, ja, das ist einfach so gewesen. Der Kunde war im Recht. Und wir als Firma haben da ‘n Fehler gemacht, und dann habe ich dem Kunden halt ‘ne Gutschrift gegeben, um ihn so ‘n bisschen zu beruhigen und habe ihm noch so ‘n ne, so ‘n Monat irgendwie gratis obendrauf gegeben, um den Ganzen um den Kunden allgemein zu behalten und dass er auch merkt so, ne, wir sehen unsere Fehler ein und wir kümmern uns da drum und so, dass er nicht weiter Stress hat als Kunde. Und dann kam dieser Kollege nachher zu mir an den Tisch und hat dann zu mir gesagt sagt er: „Meinst du, dass das die richtige Entscheidung war? Dem Kunden“ er hat wortwörtlich gesagt Entschuldige bitte für diese Aus Wortauswahl jetzt: „Äh, meinst du, der Kunde hat das verdient, dass man ihm alles in den Arsch schiebt, so wie der sich benommen hat?“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, also, es klingt ja schon so passiv-aggressiv 'n bisschen, ne?
Oder <chuckles> Richtig. Und dann dann habe ich ihn nur angeguckt und habe ich ihm gesagt: „Ja, aber der Kunde war im Recht“. Ja, ich habe gesagt: „Wir haben uns hier 'n Fehler geleistet,“ und ja, der war zwischendurch echt unfreundlich und auch echt pampig. Ich habe gesagt: „Aber wenn du irgendwie 3 Monate lang deinem Geld hinterherläufst und ständig dich mit 5 verschiedenen Leuten unterhalten musst, um denen immer wieder das gleiche Thema zu beschreiben, weiß ich nicht, wie nett ich noch wäre.“ Ja, so und das habe ich ihm dann halt so versucht zu erklären, dann sagt er: „Ja, du musst selber wissen, was du machst. Du bist ja jetzt Managerin.“ So, okay. <giggles> Alles klar.
Mhm. Ah, okay. Also, da hat er dir ja schon 'n guten Hinweis gegeben, ne, so 'n bisschen, äh, mit dieser Aussage, du bist ja jetzt Managerin, so passiv-aggressiv. Also, da merkt man schon, dass es ihm dann wahrscheinlich 'n bisschen nachhängt noch, dass er den Job nicht bekommen hat. Und, also, erstmal auch gut, wie du reagiert hast, ne, weil auch bei dem n mit dem Kunden, Fehler können ja immer mal passieren, und die dann einzusehen und ruhig und sachlich zu lösen, ist immer die beste Option. Ähm, genau, aber jetzt wieder zurück zu der Kritik Sache. Äh, also, Kritik kann man ja immer daran erkennen, dass sie konstruktiv ist, zumindest wenn sie gut gemeint ist, ne? Ähm, dass man dann wirklich ir ähm, f sachlich bleibt, Beispiele bringt, äh, warum man irgendwie was nicht gut fand, oder sch keine Ahnung, was nehmen wir denn als Beispiel? Ähm, sagen wir mal, ähm, man man hat irgendwie 'ne Werbekampagne oder so, man man, äh, streitet noch über die Schriftart, ne? Also, nur mal so als Beispiel, als Metapher. Ähm, dann wäre zum Beispiel 'ne Kritik, einmal angenommen, du nimmst einfach ganz normal Areal, so weißt du 'n bisschen so langweilig, ohne Schnörkel und sowas und 'n 'n Kollege will kommen und sagen: „Ne, er fände jetzt irgendwie was mit Schnörkel, äh, besser, weil die Zielgruppe zum Beispiel Künstler sind und die reagieren auf sowas irgendwie besser, wenn das halt nicht einfach nur quasi abgetippter Text ist, sondern so 'n bisschen schön, äh, verziert ist“, ne? Das wäre so 'ne Art konstruktive Kritik, wo dann jeder verstehen kann. Was dein Kollege aber macht, der, ähm, stellt ja so Suggestivfragen, wie du schon gesagt hast: „Ja, meinst du wirklich, das ist jetzt die beste Entscheidung gewesen?“ Was ja gar keine Kritik ist, sondern das ist wirklich eigentlich so 'n bisschen ein kindisches, äh, Verhalten. Man, ja, äh, versucht, den anderen zu verunsichern, ne, weil man irgendwie den nicht riechen kann, wahrscheinlich, weil <chuckles> du halt den Job bekommen hast. Also, ich würde eher sagen, bei dem Fall, äh, handelt's sich hier schon eher um destruktive Kritik, wenn nicht schon eher so passiv-aggressiv beleidigend fast schon.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ja, habe ich mir fast gedacht. Also, weißt du, ich, äh, versuche halt immer positiv zu sein und das nicht das sch s sage ich mal das Schlimmste, den Menschen irgendwie zu unterstellen. Und ich habe es halt auch, sage ich mal am Anfang mit diesen kleinen Kommentaren immer so 'n bisschen aufgeschoben: „Ja, komm, er ist 'n bisschen, ne, sage ich mal salty, weil er den Job halt nicht bekommen hat und so“, und das kann ich ja verstehen. Aber am Ende des Tages, sage ich mal, habe ich ja nicht die Entscheidung getroffen, ne? Also, ich bin ja nicht diejenige gewesen, die gesagt hat: „Äh, ich will den Job und ich gebe mir den selber.“ Sondern das hat ja unser Board unser Management Board, die haben sich ja dafür entschieden, mir den Job zu geben und das mit gutem Grund. Und jetzt ist es halt auch so manchmal, wenn ich dann halt sehe, wie er reagiert, dann denke ich mir auch so, auch wenn's schrecklich klingt. Aber dann denke ich mir so: „Ich weiß, warum du den Job nicht bekommen hast“. <laughs> So, also, wenn ich wenn ich wenn ich mir dann wenn ich mir dann angucke, wie er einfach reagiert. Äh, gerade mit dieser Situation mit dem Kunden denke ich mir jetzt stelle ich mir doch vor der wäre an das Telefon gegangen und er hätte mit dem Kunden gesprochen. Den Kunden hätten wir auf Ewigkeit verloren. Ist es 'n, sage ich mal, ist es 'n großer Kunde, der jetzt uns Millionen einbringt? Nein, ist es nicht. Aber trotz alledem. Ja? Und wenn das 'n Kunde ist, der weiß ich nicht im Jahr vielleicht nur keine Ahnung, 3.000 € einbringt, mag jetzt vielleicht für den Großkonzern in dem Fall nicht viel sein, aber wenn du von solchen Kunden 100 hast, dann macht das was aus. Und, ähm, das ist halt, sage ich mal so meine Denkweise und, ähm, ja, also, er ist da wirklich, äh, kritisch manchmal.
Oh <chuckles> Mhm, ja, wie du schon sagst: „Kleinvieh macht auch Mist" ne? Wenn du wenn der halt so 100 von den Kunden, äh, irgendwie vergrault, dann m macht das ja irgendwann auch 'ne Summe aus, und man darf ja auch nicht unterschätzen, dass die Kunden ja auch 'ne Stimme haben so und das kommunizieren können, sei es irgendwie bei Google-Rezensionen, sei es, äh, irgendwie, hm, weiß nicht w w die sind wahrscheinlich auch mit anderen Unternehmen befreundet und die dann einfach von eurem Unternehmen abraten. Also da hängt ja dann auch noch so 'ne Art "Rattenschwanz" dran und ja, kann ich ganz gut verstehen, warum du da, äh, mit deiner sonnigen Art, äh, z befördert wurdest und nicht ähm, nicht dein Kollege, der so passiv-aggressives Verhalten immer an den Tag legt. Ähm, genau, also, ich würde mal kurz zusammenfassen, ne? Also dieses äh, ob 'ne Kritik angebracht ist oder nicht oder konstruktiv ist oder nicht, ähm, erkennt man ja immer daran, ob ob sie objektiv geäußert würde, auch mit Lösungsvorschlägen, wenn keine Beleidigungen drin sind ist ja bei ihm, äh, quasi nicht der Fall, so m bei ihm ist es rein aus Emotionen wahrscheinlich, weil er dich da jetzt nicht mehr riechen kann. Ähm, dass er die "Kritik" in Anführungszeichen äußert. Und ich kann dir vielleicht nur 'n 'n Rat geben, weil das, äh, möchtest du ja wahrscheinlich auch jetzt nicht dein Leben lang irgendwie noch ertragen. Ähm, grade weil du ja erzählt, dass du ja quasi seine Chefin bist 'n klärendes Gespräch zu führen, äh, gehört ja auch mal dazu. Unangenehme Situation als Chefin, und ihm da quasi klar seine Grenzen aufzuzeigen, damit es halt nicht wieder vorkommt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das hat mir sehr geholfen. Du hast mir da echt die Augen geöffnet. Ich danke dir dafür und halte dich auf dem Laufenden.